อ๋อ ก็คืออยาก เป็น เป็น ช่องที่สามารถสื่อ สารให้คนอย่างเราที่ไม่เคยเรียนหรือไม่เคยรู้เลย สามารถเข้าใจได้โดยแบบ ช ใน ใน ในคลิปของเขาเลย ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ครับ คือเขาก็เล่าเรื่องด้วยการทำให้เราเห็นภาพด้วย แล้วก็ใช้ภาษาง่าย ๆ ด้วยแบบว่า แต่ก็ยังให้เราได้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยครับ ผมว่ามันเป็นอะไรที่บาลันซ์ดีมาก แล้วก็ อ่า เขาอะจ้างคนตัดต่อเนาะคุณ แล้วแบบว่า เออ คนตัดต่อเขาก็ตัดดีด้วย เพราะว่าเขาตัดออกมาได้แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อ อย่างเงี้ยครับ
อ๋อ อืม อืม อือ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ ๆ ได้ ๆ ๆ เออ พอพูดแล้วมันน่าสนใจมากเลยนะ เออ ไม่เคย ค คิดเลยว่า การ ตัดต่อกับ เขาเรียกว่า การเล่าเรื่องของบุคคลอะ มันจะแบบ ส สามารถสำคัญแล้วทำให้คนแบบ ดึงดูดคนได้เลย เออ น่าสนใจ น่าสนใจมาก ๆ เออ
ใช่ ใช่ อ๋อ อา ถ้า ถ้าคุณสนใจเรื่องเทคโนโลยี เรื่อง ของรัฐบาลไทย เรื่องของข่าวปลอม คือเขาก็พูดเรื่องข่าวปลอมด้วย แล้วก็เรื่องของบางที ก็อาจจะหลุดเรื่องการเงินมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เอามาเล่าในเรื่องของมุมมองของคนที่ อา ศึกษา อา สมมุติว่า สมมุติว่า คุณอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ ใช่ไหม คุณกำลังศึกษาอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง อย่างเงี้ย เขาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันครับ แล้วเขาก็จะเอามาพูดให้เป็นประเด็นในการพูด อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ ผมว่าเขาอะ ทำออกมาได้ดี
อือ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อา อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ ค่ะ โอเค พอเข้าใจแล้ว อืม ๆ ๆ ก็พอฝั่งคุณพูดเรื่องพอดแคสต์หรืออะไรสักอย่าง ใช่ไหมคะ หรือว่าเสียง อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่า เราก็ฟังพอดแคสต์เหมือนกันเราจะ ส่วนมากเราจะฟังพอดแคสต์ในแนวแบบ จิตวิทยาหรือว่าพอดแคสต์ของประสบการณ์ของผู้คน อย่างคุณก็นายอาร์ม ใช่ไหม เอ่อ ของเราก็ คือเราฟังเยอะจนเราจำชื่อไม่ ได้ แล้วก็ อ่า ฟังพวกเสียงอะค่ะ เสียงฝน เสียงดนตรีที่ไม่มีเนื้อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็จะฟัง ใช่ ๆ
ใช่ อืม อืม ใช่ครับ <laughs> อา อา แสดงว่า คุณชอบดนตรีแนว Lo-fi ใช่ไหมครับเนี่ย?
ใช่ค่ะ ใช่ ก็ มันทำให้เราค่อย ๆ หลับอะค่ะ ค่อย ๆ ค่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ มันไม่มีอะไรมารบกวนคลื่น คลื่นของหูเราอะค่ะ ที่แบบ "อุ๊ย! ทำไมจะต้องแบบจะหลับแล้ว อยู่ดี ๆ ก็เสียงสูง เสียงต่ำ" อะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้คือไปเรื่อย ๆ แล้วก็ทำให้เราค่อย ๆ ฝึกการหลับลึกอะ ได้ง่ายขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ เออ <chuckles>
อืม อืม อืม อืม เออ เข้าใจได้ครับ เออ ผม เออ แล้วแบบว่าคุณก็ใช้พวกนี้เป็นแบบว่าเครื่องมือช่วยให้ตัวเองแบบหลับเลยใช่ไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช้บ่อย ถ้าเกิดอันไหนที่แบบไม่หลับจริง ๆ หรือว่าต้องการการผ่อนคลายจริง ๆ อะ จะ ใช้อันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ อืม
เออ อืม โอ๊ย ผมมีเรื่องตลก ๆ อยากจะถามเพิ่มเลย คือถ้าเกิดเป็นในช่วงมหาลัยเนี่ย เราก็จะมีเป็นฟีล ๆ แบบว่า อ่า คุณต้องเลือกครับ ระหว่าง One Night Miracle คุณจะนอนหรือคุณจะอ่านหนังสือเพื่อไปสอบ <chuckles>
ได้เลย ๆ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ถ้าเป็นคนอื่น ใช่ไหม?
ถ้าเป็นคุณนี่ ถ้าเป็นคุณนี่คุณเลือกอะไรครับ?